Ehm, senti, mhmm, hai voglia di parlarmi, ehm, delle delle stagioni? Vorrei sapere come influiscono le stagioni sul tuo umore, secondo te, se influiscono ovviamente.
Ehm, allora, io devo premettere che non sono molto meteoropatica.
Ah, okay.
Tuttavia, ehm, sì, perché io ho lasciato la mia città natale che era una cittadina di mare, nel nord Italia, ma comunque una cittadina di mare, e trasferirmi poi in città, a Milano per frequentare l'università e poi, insomma, finita l'università, a lavorare lì. <clicks tongue> E in tante mi chiedevano: "Ma non ti manca i il mare? Non senti la nostalgia del mare, eccetera", e io questa cosa onestamente, rispetto a tantissime persone che invece sentivano proprio la mancanza del mare, soprattutto le persone del sud, io questa cosa non <inhales> non riuscivo tanto a sentirla, no. Ammetto che, ehm, venivo vengo da una cittadina dove c'è anche un clima molto, molto buono.
Okay. Certo. Mh-mh. Okay.
E, ehm, Milano, soprattutto un po' di anni fam questo clima così buono non lo aveva. E anche qui mi avevano detto tante persone: "Ma scusa tu come fai? Cioè vieni" io va beh, lo dico, sono di Sanremo, "vieni da una cittadina, comunque, dove il clima è piuttosto temperato, ehm, come fai a non patire il fatto che Milano sia decisamente più fredda di di Sanremo, no?"
Mh. Ah, okay. Mh-mh.
E io, ehm, anche questa cosa, è vero, sicuramente la notavo, perché non potevo non notarla. Anche perché fino a un po' di anni fa, a Milano spesso nevicava, c'erano delle temperature decisamente più basse rispetto a alla Liguria. Tuttavia
Beh, sì, la la temperatura, sì, sicuramente è è più bassa. Ehm, sì, la neve è è un po' che ehm, che che non si vede, sì. Però, boh, chissà se magari quest'anno è l'anno buono, mh. Ma tu comunque, eh, l soffri questo clima, eh, decisamente più freddo rispetto alla tua città natale, ehm, oppure comunque tutto sommato sì, okay, fa più freddo, più umida, piove di più, il tempo un pochino più brutto, però mi trovo bene, la città mi offre tanto, va bene così.
Sì. Manca. Mh, mh-mh.